सही कहा आपने। अ, मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ। मुझे लगता है कि ना, नागरिकों को भी ना, एक जागरूकता बनाने का जो एक ए आदत है, वो उन्हों उन्होंने डालनी चाहिए। उन्होंने ना अ, वक़्त से एक मतलब एक अ, होता है ना कि एक अपना एक ध्यान से ना, सारी योजनाओं को देखना चाहिए कि क्या उसमें क्या योजनाएँ आई हैं, बनाई हैं सरकार ने। उसमें से कौन-सी योजनाएँ हमें लागू हो सकती हैं, हमें किन योजनाओं का लाभ हम ले सकते हैं। अगर चलो हमारे परिवार-दोस्त भी हों, तो उनको भी, मुझे लगता है ना, हमें जागरूक करना चाहिए और जो अ, स्थानीय प्रतिनिधियों की ना, मुझे लगता है, कहीं न कहीं उनकी भी जवाबदारी अ, बहुत ज़रूरी है। अगर हम सब अपने अधिकारियों को अ, लेकर सहज हों, तो योजनाओं का असर कई गुना, जो है ना, बढ़ सकता है, और लाभ भी बढ़ सकता है, कई लोगों तक उनकी जानकारी पहुँच सकती है। है ना? अ, मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूँगी। आपने कभी किसी योजना के लिए, जो है, ऑनलाइन आवेदन किया है और उसका प्रक्रिया, जो है आपकी, आसान लगी है या मतलब आपको उलझन भरी लगी?
हुँ, हुँ। हाँ जी, हाँ जी। हुँ, हुँ। हाँ जी, हाँ जी। हुँ, हुँ। हाँ जी, हाँ जी। हुँ, हुँ। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, देखिए, मैंने तो नहीं किया है, लेकिन जैसे अ, पहले क्या होता था ना, जैसे मेरी उम, माता जी जो हैं, वो अभी शिक्षा विभाग में हैं। तो वो, जो है, तबादलों के लिए, जो है अ, कहीं न कहीं इनके पास जाना पड़ता है, लोगों के पास। तो जो है, वो बहुत ज़्यादा रिश्वत माँगते थे, और देखिए, मजबूरन जो है, देनी भी पड़ती थी, क्योंकि नहीं तो वो, जो है, बहुत दूर तबादला कर देते थे, घर से दूर। तो अ, लेकिन ज जब से ये सब ऑनलाइन हुए ना, मैं मानता हूँ कि एक बहुत राहत की साँस ली है लोगों ने, क्योंकि अब जो है, यो ऑनलाइन ही सब होता है तो रिश्वतखोरी, जो है, बिल्कुल बंद हो गई और तबादले अब सही से होते हैं। तो मैं मानता हूँ कि देखिए, ये सब जो है, सरकारी डिजिटल अ, इंडिया जी की जो ये 1 योजना है, इसके तहत ये किया गया है और कहीं न कहीं, इससे बहुत ज़्यादा एक राहत मिली है एम्प्लॉइज़ को भी, और भ्रष्टाचार में, जो है, कहीं न कहीं गिरावट आई है, जिसके माध्यम से लोग भी कहीं न कहीं अब एक राहत की साँस ले पाते हैं, क्योंकि नहीं तो पहले, देखिए, लोगों को भी, जो है, योजनाओं का हिस्सा बनने के लिए भ्रष्टाचार का सहारा लेना पड़ता, रिश्वत देनी पड़ती लेकिन अब वो नहीं होता है, और इसके अलावा मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपकी नज़र में इन योजनाओं को बेहतर बनाने के लिए क्या बदलाव हो सकते हैं?
अच्छा। ओह! ओह! हुँ। जी। सही कहा। हुँ। सही कहा। जी। हुँ।